باقول لك بقى، أنا عندي موضوع كده صراحة يعني، محتاج أتكلَّم معاك فيه، ولإن أنا يعني الموضوع ده ابتدى يوتِّرني، وفعلًا وأنا بقى مع تقدُّم العُمر وإن أنا مش عارف أحقِّق إنجاز فيه، فبيقلِّقني جدًا. أنا يا سيدي شخص يعني شوية مليان يعني، مش تخين أوي، بس مليان، آآ طبعًا و
آه. تمام.
باقعد أشوف الناس بقى اللي بيرُوحوا الgym، واللي بينزِّلوا بقى صورهم على الFacebook بقى والInstagram وكده، فباحس إن أنا بقى يعني، بُص، مكسوف أوي من نفسي. فالموضوع ده بجد مسبّب لي قلَق وتوتُّر جدًا، لإن أنا باقعد أقارن نفسي بيهم دايمًا، على على الوسائل الت على س على وسائل التواصل الاجتماعي بقى، أو في حتى في الgym، يعني، ما بين بقى بين أي حد يعني. فكنت الصراحة محتاج نصيحتَك يعني، أعمل إيه؟ لأن أنا قلقان جدًا من كُتر ما أنا عمَّال باقارن نفسي بيهم.
امم. آه. امم. الموضوع بسيط يعني وما تقلقش يعني أنتَ ما عندكش مشكلة كبيرة ولا حاجة، حتَّة الوزن الكبير أو الوزن الزايد وكده، و وتقدُّم العُمر، ده بالعكس يعني، ده الإنسان كل ما بيكبر كل ما بيبقى نضجه أكتر وعقله بيبقى كبير وعظيم ويقدَر يوصل ل للحلول لحلول في أي مشك مشكلة في حياته بسهولة ويُسر. بس قل لي كده بقى يعني، أنتَ أنتَ عادةً بتقعد قُدَّام تواصَل آآ، وسائل التواصل الاجتماعي ديَّة، اللي بيبقى فيها ال الشخصيَّات اللي أنتَ بتقارن نفسَك بيهم وكده وبأجسامهم وكده، بتبقى طو فترات طويلة والّا والّا أنتَ بتقعد فترات قصيرة قُدَّام مواقع التواصل دي؟
امم. امم. بُص، باقعد آه باقعد فترات طويلة، باقعد بقى أشوف و ولمّا ألاقي واحد مثلًا إيه، عنده محتوى مثلًا بيتكلم فيه بيتكلم فيه بقى إن هو خس بقى و وتخن وبقى عمل عضلات وعمل بقى الحاجات اللي هي فاهم، اللي اللي أنا نفسي أعملها دي، فاهم، فبالاقي بقى وأقعد بقى أسرح معاه وأقعد أقول طب أنا إمتى هفض أبقى كده بقى؟ الموضوع ده بجد أحبطني أوي، أوي يعني. طب أنا إمتى بقى هابقى يعني يعني بالجسم دوّة؟ وباحس بيأس رهيب بقى، فاهم، بيأس، يأس، يأس، عارف آآ طب أنا يعني عايز بقى فعلًا
إمم. أيوه فاهم. إمم.
يعني عايز فعلًا آآ، أدعّم نفسي وأقوي نفسي في الموضوع دوّة، لأن أنا ات اتوترت جدًا يعني.
لا ما تيأسش ولا حاجة، يعني نفّض عن نفسك اليأس وما تحطش اليأس قُدامك أبدًا وما يحبطكش، ما فيش حاجة تحبطك، أنت قد كل حاجة وتقدر تعمل كُل حاجة. بس قُل لي، أنت ال الصفحات اللي بيبقى فيها الناس الfitness دول والعضلات والحاجات دي، أنت اللي بتروح لها بنفسك والّا أنت ف قدرًا كده بتلاقيها قُدامك على الصفحات اللي أنت بت بتتابعها؟
إمم. إمم. إمم. بُص، أنا ب ما باروحلهاش، أنا من كتر ما أنا باتابعها هي بقت تيجي لي، عارف الخوارزميات بتظهِرها لي بقى automatic بقى، فبقت فاهم، بقيت محاط ما بين بقى العضلات والأجسام الحلوة والكلام دوّة. وبيني وبينك يعني حابب برضه شوية الموضوع، يعني حابب إن أنا أحط نفسي في الموضوع دوّة بحيث أ أعزّم نفسي، بس بيني وبينك يعني يعني أدي لنفسي عزيمة يعني، بيني وبينك بابقى ع ب ما ب ما باعرفش آخد خطوات سريعة وجدية في الموضوع على قد ما أقدر، فاهم، باقعد أبُص بس، <laughs> يعني من الآخر يعني ما ب ما ما ما باعملش حاجات يعني فعلية، أقعد أشترك بس في الصفحات والصف و والخواريزميات بقى بتجيبها لي، بتجيب لي بقى كُل حاجة بقى، أي حاجة عن العضلات، أي إعلانات، أي إعلانات بروتين، أي إعلانات مش عارف إيه، إعلانات حتى صالات الgym اللي حواليَّ، آآ، كُل حاجة ليها علاقة بالموضوع.
آه. آه، آه. إمم. <laughs> أيوه، فاهم. إمم، آه. امم. ما هو علشان فعلًا زي أنت ما قُلت كده الخوارزميات بتجيب لك، ما دام أنت تابعت حاجة هتلاقيها بُص، هتلاقيها تهجم عليك و وتلاقيها في كُل حتة يعني تفتح هنا هتلاقي الصورة، تعمل search هتلاقيها قُدامك، الدعاية كده، ما دام ده اهتماماتك وكده وده طبيعي من ال من المواقع اللي زي دي. آآ، فيعني كونك إن أنت بتتابع، هتلاقي كُل الحاجات دي قُدامك كده. طب يا سيدي يعني أنت ما حاولتِش مع نفسك كده مثلًا إن أنت تمارس رياضة أو كده بحيث إن أنت تبقى خطوة في سبيل إن أنت توصل للي أنت بتشوفه ده، والّا برضك ده ما ما ور ما وردش في ذهنك، هو مجرد بس أحلام وخيالات بتبقى بتيجي في خيالك وخلاص؟
إمم. <laughs> الصراحة باحاول يعني كُل شوية نزلت يعني نزلت الgym كده كُل مرّة، بس لمّا بانزل الgym باشوف بقى إيه، ال الإمكانيات بقى القوية وبتاع وباقعد أقول طب ب هُم صِبروا قد إيه عشان يوصلوا للمرحلة دِيَّة؟ أنا باقعد أقول أنا نفسي أوصل للمرحلة دِيَّة، وباخاف جدًا يعني فاهم، ما أوصلش للمرحلة دي بسرعة، فأحس بإحباط وأحس بيأس، فاهم؟
آمم. اهم. إمم. آه، إمم، أيوه أيوه. يعني أنت فترات الgym اللي أنت نزلتها، يعني قعدت في الgym كام شهر مثلًا، كام يوم، إيه المدة اللي أنت قعدتها فيه؟
بُص، أنا ش أنا شاطر أوي في الاشتراك وساعات مثلًا أشترك وما أروحش. بس عارف اللي هو إيه بقى، يعني مثلًا آآ آخر مرّة رُحت، اشتركت دفعت مثلًا آآ حوالي اشتراك سنة، ورُحت مثلًا شهرين بالكتير، وشهرين دول مش منتظمين يعني مش ومتقطعين كمان، مش متقطعين.
امم. إمم. ياه! شهرين ب إمم. إمم، إمم. يعني أنت كده، كده ما بتداومش على ال على الgym ج كتير و ودايمًا ودائم إن آآ دائم المقارنة، بتقارن الناس اللي هي بتبقى في الgym بفترات طويلة ب ب بجسمك اللي أنت بقى لك مثلًا شهرين أو شهر وحتى ما بتداومش وبتدفع الاشتراك وبتروح عليك فلوسك طبعًا وده يعني شيء م شيء مُحزِن إن أنت تدفع حاجة ف فلوسك في حاجة وبعد كده تروح عليك، أكيد ده يزعلك وكده. طب أنا عايزك بقى بكل دقة كده، توصف لي شعورك ساعة ما بتشوف ال الأجسام دِيَّة والحاجات العظيمة دِيَّة، أنت بتبقى بتحِس بإيه مثلًا؟ بتحِس بعدم ارتياح، غضب، حزن، آآ حسد آآ آه، آمم.
إمم. بالضبط. إمم. إمم. إمم. فاهم. إمم. إمم. باحِس بغيرة، باحِس بغيرة كده، نفسي جسمي يبقى زيهم بصراحة، يعني نفسي جسمي يبقى زيهم برضه، باقول آه، آه، هُم الناس دي أشطر منّي في إيه والّا يعني إيه اللي أنا عملته وهُم ما ما عر إيه ال إيه اللي هُم عملوه أنا مش عارف أعمله؟ فاهم؟ فدي برضه من الحاجات اللي بتخلّيني فعلًا فاهم، أقعد بقى أبُص آه، أقعد أبُص عليهم كده وأقول يا ريتني كنت أنا، يعني يارتني أبقى في الجسم دوّة، وفعلًا باحاول على قد ما أقدر إن أنا أنظم أكلي وأروح الgym ع بس ب ب موضوع الgym ده بجد بيبقى مُتعِب أوي وصعب أوي الصراحة.
آمم. إمم. اهم. أيوه فاهمك. <laughs> حقيقي. إمم، طب أنت ما حاولتش تتقرب من حد مثلًا شكله وهيئته كويسة و و و وعضلاته كويسة اتقربت اتقربت منه مثلًا وسألته أنت بتعمل إيه أو بتخلّي إيه، ما اتقربتش منهم والّا بس أنت مجرد بس بتغير منهم وخلاص؟
لأ، لأ، يعني والله ما حاولتش الصراحة باتحرِج يعني أصلًا باح أصلًا باحس إن لمّا ارُوح أتكلّم معاهم كده، هيبُصّ لي نظرة بقى، هل ال إيه وار يعني إيه الشاب المليان اللي جاي يتكلّم معايا دَوَّة، فباحس إن هو ممكن يعني ي ي يعني باتكسف الصراحة، أنا بقى الموضوع بيكسِفني وبيحرِجني أوي يعني، إن أنا أرُوح أتكلّم مع حد، فبارُوح أتدرّب مع نفسي وأتكلّم مع نفسي، وبعدين ب بامشي بقى، بس عُمري ما ك عُمري ما فكرت اتكلّم مع حد الصراحة لإني باتحرِج.
<laughs> آه. إمم. اهم، آآ، الموضوع بسيط وسهل، ما فيهوش أي مشكلة خالص، و وكونَك إن أنت برضك آآ، ما بتحبش تتقرّب من الناس دي، بحيث إن أنت حد ممكن يتنمّر عليك أو كده، عشان وزنك الزيادة، اللي أنت آآ، اللي أنت آآ، ال اللي جاي حي ح حاتعمل حاجات حتخلّي، حتخلّي الموضوع ده إن شاء الله ي يرُوح منّك وهتبقى قُرّيب منهم، وخلّي عندك أمل، لإن ما فيش حاجة ما أصل المشكلة اللي عندك دي مش مشكلة، مشكلة صعبة وواجهِت ناس كتير واتخلّصوا منها بشوية عَزم وشوية إرادة وكده، وشوية تدابير بسيطة كده ممكن أقول لك عليها تعملها، هتلاقي الدنيا بقِت كويسة.
إمم. إن شاء الله. إمم. إمم. يا ريت والله، يا ريت فعلًا لإن بجد الموضوع ابتدى يحرِجني أوي، وأنا فعلًا عايز أضبُط جسمي، عشان ما أقعُدش بقى أغِير واقعُد أبُصّ على ال على ال أقعُد أقارن نفسي كده، أحس إن أنا على الأقل باعمل اللي عليَّ، وفي الآخر بقى التوفيق ده طبعًا بتاع بتاع ربنا بقى إن أنا يعني على الأقل لمّا أجتهد والَّا حاجة يمكن ربنا إن شاء الله يعني يخلّي جسمي حلو كده زيهم.
إمم. حقيقي. حقيقي، حقيقي طبعًا، هي طبعًا آآ، <clears throat> ال <clears throat> الموضوع مش هيبقى بالتمنّي أو بال بكده لازم عايز منّك شوية إرادة وشوية، شوية صَبْر كده وشوية حا بُصّ يا سيدي، الناس اللي هم في ال في الgym دُول وربّوا عضلاتهم، قعدوا فترة طويلة عشان يوصلوا للموضوع ده، بذلوا مجهود فأنت لازم تحُطّ في دماغك إن أنت عشان توصل للحاجة اللي أنت عايزها دِيَّة، لازم يكون في سَعي ولازم يكون في مجهود، أول حاجة إشتراكك اللي في الgym اللي بيضيع عليك ده، لأ، ما يضيعش عليك أنت رُوح على طول داوم على على على ذهابك للgym لو أنت حاسس إن الgym بقى بيبقى تقيل عليك عشان وَزنك وكده، ابدأ بالحاجات البسيطة، يعني ابدأ بالتمارين اللي بتبقى بسيطة في الgym والآلات البسيطة، وكمان يعني غير الgym كمان برّه، الgym مارِس رياضة المشي كتير، كل ما هتمشي كل ما وَزنك هيقِلّ، بُصّ لتجارب الناس اللي هم بلاش بقى أ بإذا كان آآ، حتة التقر التقرُّب من الناس نفسه بيحرِجك، إن أنت تسألُه أنت عملت إيه أو البر البروتين اللي أنت بتاخدُه إيه، خُشّ هتلاقي متخصّصين على الإنترنت عاملين، عاملين routine كامل للناس اللي عايزة تبقى fitness وتبقى عضلاتها كويسة، وعايزين يحسّنوا من جسمهم عاملين routine كامل خُد الroutine ده وطبّقه بس يكون المصدر موثوق، ومن coach يكون صح وكده بحيث إن برضك، لإن بيبقى في حاجات فيها أخطاء، فرُوح لمصدر موثوق وأنت تكون عارف الراجل الشخص ده مثلًا يكون كويس وبي وكده بادام أنت مهتم بمجال الfitness والعضلات والجسم وتنسيق الجسم، تاخد منُّه وتطبّق الroutine بتاعُه وتداوم على رياضتك والأكل الصحّي، م يعني دايمًا اهتم بأكلك ص وابعد عن النشويّات اللي بتتخنّك، أنت بتقول أنت جسمك تقيل وتخين، أي أكل يزوّد جسمك ابعد عنّه، ابعد عن النشويّات، ابعد عن ال عن المعجنّات، ابعد عن الدقيق الأبيض، الحاجات اللي ممكن تزوّد جسمك، و و و والمقارنة بقى، يعني حاول دايمًا تبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي عشان هاقول لك حاجة، مش كل الصور اللي أنت بتشوفها بتبقى على ال على مواقع التواصل دي بتبقى حقيقية، في منها الحقيقي وفي منها المُزيّف، بس الغالبيّة بتبقى مُزيّفة لإن كل واحد بيحب
إمم. تمام. إمم. إمم. إمم. آه. الله. إمم. إمم. إمم. حلو أوي. إمم. فاهم، يعني أنت شايف مثلًا إن إن بجد يعني إن إن م ممكن الناس بتوع الإنترنت دُول، فعلًا، فعلًا يفيدوني يعني ف في ال في ال في حياتي يعني بجد؟ وكمان ما ن برضه موضوع المقارنة دَوَّة أنت شايف إن هو فعلًا أقدر أ يعني أبطّله فعلًا؟
آه، طبعًا في إمكانك تعمل كل الكلام ده، لأنّك أنت عَندك إرادة وأنت حابب، ما دام عَندك الحب وعَندك الهدف وعَندك الإرادة هتعمل المستحيل صدّقني. فهي ا التواصل الاجتماعي خَفِف قُعادك عليها طبعًا لأنّها بق مضيَعة للوقت طبعًا، ولو و واضطرّيت إن أنت تقعُد ما تشوفش الحاجات دِيَّة ولو شُفت شوف الناس الصح، الناس اللي همَّ وصلوا لل لل للجسم ده إزاي، واعرف تجاربهم وأقرأ عنهم وكده، وطبَّق التجارب دي هتوصَل لأن الموضوع أنت عَندك مش مستحيل، يعني مش حاجة لها حَ ما لهاش حَل لأ بالعكس ده لها حَل زي ما قُلت لك كده. والرياضة والمتابعة و وإن أنت تواصِل مع نَفسك وتجتهد ويكون عَندك عَزم وما تملِّش و و وت وتبعِد عن نَفسك شوية عن المقارنة هتلاقي الدنيا اتضبَطِت معاك وهتلاقي نَفسك في نتيجة.
إمم. إمم. عندك حق. إمم. اهم. إمم. خلاص، والله إمم. إمم. هاعمل كده فعلًا، وفعلًا هاحاول أسأل برضه الناس برضه، يعني مش هاحط بقى فكرة إن هُم ممكن إيه، مش هاتكسِف، يعني أكيد هُم أكيد بدأوا زيي وأكيد همَّ أكيد ما اتولدوش يعني آآ يعني آه، بالضبط fitness و إمم.
إمم. fitness طبعًا آه، والوقت كمان خلّي بالك، الوقت كمان إن الموضوع ما جاش معاهم من بين يوم وليلة دول بقي لهم شهور وسنين في ال الgym، فأنت لازم يكون عَندك وقت وعَندك صَبر كمان.
بالضبط عندك حق فعلًا. آه. عندك حق. أنا حقيقي بجد، بجد أشكُرَك على النصايح الحلوة دِيَّة، وبجد أنا فعلًا استريَّحت لمّا اتكلمت معاك. وإن شاء الله بقى أحاول أركِّز بقى فعلًا وهاركِّز إن أنا، آآ هاجتهِد عشان فعلًا، آآ ل ليس المطالب بالتمنّي زي ما قُلت لي، آآ شكرًا جدًا ليك وشكرًا لوقتك وعلى نصايحك الحلوة بجد اللي فادتني جدًا.
اهم. على إيه؟ أنا دايمًا هنا موجود وتحت أمرك في أي وقت.
ماشي.